Iya julid gitu. Padahal emang sih ada kayak beberapa orang kayak sengaja posting buat ini kan sombongin, tapi kan biasanya orang-orang nggak kayak gitu.
Mhm mhm. Mhm. Iya. <chuckles> Iya, aduh setuju, aku setuju banget sih.
Iya, jadi kayaknya orang-orang sekarang gampang terpancing emosi ya kayaknya.
Iya, kayak bukan terpancing emosi aja kali ya. Kayak, eee, banyak orang yang mudah ini, mudah iri terhadap pencapaian orang lain. Kan kita nggak tahu nih, kayak misal ada orang yang mungkin kerjaannya, eee, remote gitu kan. Jadi online aja, di rumah aja. “Eh itu tuh nggak kerja, tapi kok jalan-jalan mulu sih?” Kayak gitu-gitu kan kadang kesel ya, Kak, ya. Mhm, iya, ya ya ya. Padahal kan kadang kita tuh pengen gitu. Kayak, “Aduh, udah kerja full 1 bulan, pengen deh 1, 2 hari gitu kan mungkin ya keluar kota bentar.” Atau ya staycation di hotel. Jadi biar kualitas tidur itu lebih lebih oke gitu kan. Karena kan biasanya mungkin kasurnya keras, terus tiba-tiba tidur di kasur hotel sehari. Duh, enak banget. Iya. Padahal kan nggak papa aja kali ya kalau kayak gitu. Mhm mhm mhm.
Iya. Heeh. Iya, betul. Heeh. Iya. Iya, kayak asal kritik gitu. Heeh. Mmm. Iya. Iya. Iya lebih bagus. Beda banget ya? <chuckles> Iya. Kan nggak kayak tiap hari liburan ya, kan paling cuman sekali sebulan atau kapan gitu. Tapi entah kenapa orang-orang masih aja ngiri gitu.
Bener. Mhm mhm mhm. Mhm. Eh tapi, Kak mhm, ngomongin lagi nih. Mmm, biasanya kan kalau kita travelling ya. Misal Kakak atau aku travelling, pastikan ada, eee, tahap di mana kita tuh budgeting gitu kan. Jadi, eee, pengeluaran untuk transportnya berapa, untuk penginapannya berapa, jalan-jalannya berapa, kayak gitu kan. Kakak pernah ada pengalaman yang seru nggak sih ketika lagi travelling kayak gitu dan nggak papa sih keluar uang segini, eee, yang penting travelling-nya atau jalan-jalannya itu berkesan banget, gitu? Kayak, ya ya udah sih, gitulah.
Nggak bisa ngerasa bangga, ya? Hmm. Ya, heeh. Ya. Mhm. Mhm. Mhm, ya betul. Mhm. Mmm. Heeh.